जी, नमस्कार मित्र कैसे हैं आप? क्या हाल-चाल आपके?
जी, नमस्कार। आप आपको पूछने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
<chuckles> जी। जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और बहुत बेहतरीन हूँ मैं और वैसे मैं अभी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तो इसीलिए भी मैं बहुत बेहतरीन हूँ, क्योंकि अभी बाहर निकला था दोस्तों के साथ। तो आप तो जानते ही हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं तो काफ़ी मौज-मस्ती होती है, हँसी-मज़ाक होते हैं, और हँसी-मज़ाक के साथ-साथ आपका जो अ, जो भी आपका मानसिक तनाव अगर होता भी है कुछ तो भी निकल जाता है और आप एकदम खुशहाल, एकदम नए, एकदम बढ़िया मूड में आते हैं वापस घर। जी आप तो ये बात मानते हैं?
जी। अच्छा। अच्छा। जी, यही सब तो है। दोस्ती में तो ये सब होता है। जी, जी। बिल्कुल। फ्रेश होके रहते हो। जी। जी हाँ, दोस्त मिलने से ही सब कुछ हम भूल जाते हैं, सुख-दुख, दुख हो या सुख हो। सबसे ज़्यादा जो है खुशी जो है दोस्ती में हमें मिलती है। अ, दोस्त एक अलग ही ह हमसफ़र होता है। जो अ, बहुत ही भाग्यशालियों को अच्छे-अच्छे दोस्त मिलते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि दोस्ती ऐसी चीज़ है ना, ना आपका खून का रिश्ता है ना सिर्फ़ ना ही और कुछ। ये ऐसे ही बनता है दोस्ती और ये, ये बहुत आगे तक जाता है। और अगर आपका दोस्त आपके बाजू में रहे तो आप क्या-क्या दुख नहीं झेल सकते हैं। आप इसकी दोस्ती के ऊपर जो है बहुत सारी फ़िल्में भी हमारे अ, भारत में या अलग-अलग वर्ल्ड में बनी हैं। तो दोस्ती एक बहुत ही अच्छा पवित्र रिश्ता है। इससे इससे जो है अपना मानसिक तनाव तो दूर होता ही है, साथ-साथ आपके आपको दिल को भी बहुत खुशी महसूस होती है। जी।
बिल्कुल। जी, जी। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं। कहीं न कहीं अ, दोस्ती अ, जो आपकी चीज़ होती है ना, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि इससे आप एक तो अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो अ, उम, आपकी कठिनाइयाँ भी कहीं न कहीं कम हो जाती है। और कुछ नहीं भी हुआ अगर कोई आपकी देखिए बहुत ज़्यादा कठिनाई अगर बाँट नहीं भी पाते हैं, तो अगर आप उनके साथ बैठ जाएँ तो आपका तनाव कम से कम सही हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जीवन में अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे दोस्त जो होते हैं वो कहीं न कहीं आप अ, के साथ रहते हैं चाहे वो समय अच्छा हो या बुरा हो। तो आप ये बात मानते हैं?
जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। हुँ।